Ah, yun na-experience ko yun eh.
Ap Oo, tapos yung ano 'no, yung parang tropa-tropa lang kay teacher mo ta's 'pag halimbawa matagal kayo hindi nagkita ta's nagkita uli kayo di ba parang kilala ka pa rin niya 'no? Hindi ka niya nakakalimutan, yung mga ganun pagkakataon di ba? Mm, di ba?
Mapapa-throwback ka nalang eh. Oo. Oo, ah. Mm. Oo. Oo. A ah, sabihin na natin yung mga teacher natin nung araw nung mga nakaraan, ah, high school days sigu ah, may mga edad na rin 'yan. Sabihin na natin ganun, oo. Ano, yung ibang teacher ko nakikita ko rin ng ano, high school. High school days, nakikita ko kaya lang, eh, siyempre nagkaka-edad.
Hmm. Mm. Oo, di ba? Ta